Per andare un po' in letargo, eh, molto bene. Sì, ecco, guarda mi hai anticipato perché quello che avevo in mente di dirti era: ascolta il tuo corpo. Io immagino che come sportivo tu sia stato anche ehm, sia stato allenato a fare questa cosa di ascoltare il tuo corpo. Tu fai atletica, immagino che tu, mhmm, faccia anche corsa, ehm, a meno che tu non faccia qualche, ehm, sport come salto in in lungo eccetera, però in ogni caso l'allenatore ti dice sempre, e lo scommetto ehm, ti dirà sempre: "Quando senti questo, questo e questo, è il momento di accelerare, fermarsi." Ehm, quindi, tu vedila un po' questa cosa del lavoro, come una corsa, però non come i 100 metri, come una maratona dove non puoi sempre correre a 100 all'ora se no non arrivi in fondo. Mh. In generale, è uhm, è una cosa buona ascoltare il proprio corpo e, ehm, ad un certo punto, ecco, ti dicevo se hai la possibilità alleggerire un minimo il carico. Tu fai, mi pare di capire, mhmm, 2 o più lavori più, appunto, l'atletica, ehm, ad un certo punto se riesci a sederti e dire: "Okay, di questa cosa, posso fare a meno o mi serve per tenere, non lo so, accesa la luce in casa e quindi non posso assolutamente scollarmi da questa cosa?" Se ovviamente, questo se diventa troppo, eh, come
Mh, mh. Mh. No no, corsa, corsa. Certo, sì, sì assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Certo, sì, sì, mi sembra un'ottima idea. Mh-mh. Mh-mh.
carico. Se riesci a continuare, e magari a fare solo u qualche ora meno favoloso, ecco, dipende da te, dai tuoi ritmi e da quello che tu riesci effettivamente a sostenere a lungo termine.
Sì, sì, sì, sì, no, è giu Mh-mh. Sì, sì, sì, no, ehm, hai rag hai perf completamente ragione. Guarda, anche solo comunque, ehm, parlarne di tutti gli impegni, le cose che devo fare, ehm, mi rendo conto che comunque devo cercare di alleggerire un po', ehm, il carico e tutto perché comunque non ehm, puoi fare anche duecentomila cose che però poi se arrivi a f metà anno che, diciamo, sei distrutto emotivamente, mentalmente, a me conviene magari darsi diciamo una calmata e magari guadagnare qualcosa in meno o comunque, ehm, cercare di trovare del tempo anche un po' per prendersi cura di sé. Quindi, guarda, non posso fare altro che ringraziarti tanto per come mhmm, per com per avermi ascoltato, per avermi comunque dato de degli ottimi consigli, ehm, e niente spero di riuscire a mettere in pratica un po' tutto questo, di rilassarmi un po' e, mhmm, ti farò sapere come come andrà e niente, grazie ancora.
Mh-mh. <chuckles> Ma ci mancherebbe.